交え交あわり合ってるというか混在してるんですね。それいつ頃のお話ですか？
そうです、はい、交わまさに、その、うん。はい、あ、それがですね、え、今から10、あ、4、５年前ですね。結構前です。はい。じゅうしごねん前で、そんで、ま、あ、その昔の建物を、昔ながらの建物が残っているエリアに行ったんですけれども、はい、なんかそこで、あの、しゅま、出張で行ってるんでなんか、その社長とかが「郵便局にちょっとこっから行くから、で、ちょっと、あの、うん、昔ながらの、こう、風景があるエリアに行ってみるから、ちょっと見てみよう、見てみてよ」みたいな感じで見てみるといいよ、みたいな感じで、はい。一緒に行ったんですけど。はい。
うんうんうんうん。なるほど。 はい。 はい。 ほお。 ああ、なるほどなるほど。仕事ついでだけどちょっと観光じゃないですけど。<laughs>
そうですね、はい。ちょっとした、なんうん、なんか小旅行みたいな感じ行ったんですけど。
うんうん。 うん、え、どんな感じでした？
ああと、本当に、あの、ロープがですね、こう、あの、所々、こう、なんか、かかけられいて、そこに洗濯物をこうこう干してあるんですよ。
ロープ、うん。 ああ、建物、じゃ、通りの上の方で頭上で建物の端から端へみたいな、あ、そういう光景ですね。すごいいいですね。<laughs>
<laughs> はい。 あ、そうですそうです。 はい、そうですね。 はい。で、なんか、あの、なあのあの、本当に服のその、そ袖から袖を、こう、ロープに通してそのままバサッとかけておくみたいなそういう干し方をし干し方をしている。はいはいあの、エリアがあって、うん、もう、何でも干してあるんですよ。もう、本当に、あの、なんか、あの、シャツとかズボンから下着まで全部干してるんですよ、そうで
ああ。 なるほど、うんうん、イメージが湧きました。<laughs> うんうん。 もう、そこが生活の場っていうのが伝わってきますよ。お家ってことですよねその高層ビルがアパートなりマンションなりで、なるほど。
すね。 そうですね。 <laughs> そうですね。すっごい生々しいなと思ってなんか生活感が、でもそれがなんて言うんですかねその
うんうんうん。 うん。
生活感があるその生々しさが、あの、余計
はい。

確かにイメージがね、ありますよね、タイ。
はい。 そうですね。はい。で、そういうところも、またでも、それはそれで、あの、1つなんか思い出深い、忘れられない風景ではありますね。はい。
そっか。 確かにね、日本ので普段、あの都市部とかね、生活してる中では見ない雰囲気とか光景ですもんね。じゃ、その熱気みたいなものも当時の思い出としてはすごく強く残ってるけど、今の様子を調べてみると、あれ、違うぞってなってるんですか？
はい。 はい。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 はい。 うーん、やっぱ寂しいものがありますね。はい。
ああ、キーになっちゃったんですかね、うん。
そうですね。やっぱり都市化計画みたいな、その区画整理みたいなものもあったみたいで。はい、そういうもので結構、うーん、潰れちゃったみたいですけど、ま、やっぱりはい。
はあ、なるほど。 ええ。そうなんですね。 でもね、そそこが結構ね、バックパッカーの、ま、聖地というか、人気な場所として魅力もね、あったはずですよね。そっか。
はい。 はい、そうなんですよ。なんかこう、うん、熱気とか、そのもう、なんか、あのネオンみたいなやつが、こう、バーっと出てたりとか、うん、歩いてる人も、やっぱり、もう、あの、日本人でも、あの、タイパンツみたいなやつを、タイパンを履いて、あのぶかってやつ、はい。旅人の、そうですね、はい。で、なんかあの、帽子もなんかちょっと、こうおしゃれな、こう、なんか、東南アジアっぽい帽子かぶったりして、はい、そういうのが、結構歩いてるっていうのもすごかったですし、あの、料理とかも虫とかが虫とかのの料理みたいなんか変な <laughs> そうです、そういうのがもう並んでたり そうですね。すっごいインパクトがあります。そういうのがあったのが、もう全部なくなっちゃったっていうのも、ま
うん、うん。 ああ、なるほど。旅人の風貌ですね。<laughs> うんうんうん。 ああ。 虫の料理ですか。それは確かにビジュアルでも、インパクトがありますね。<laughs> ああ、ええ、そうなんですね。まっ、でも、その、なんか、つに賑わいがあった頃というか、とてもその、ユニークさが色濃かった頃にそこに行けていたっていうのは良かったですよね。うーん。
そうですね、１つ思い出がはい。 う、ふん。 はい。 そうですね、それはすごくいい経験だと思いますね。
これだけね、今とても、なんか、当時のことをすごく鮮明に思い出されてね、語られるぐらい多分、インパクトが、あの、ご自分の中でも、うーん。なるほど。
はい。 はい。はい。 インパクトはすごくありました。はい。あと、そのあ、そそうですね、そういうあの当時はそうだったけれども、今は違った風景になっているっていうので、もう1つあの、そうですね、あの、今度は旅というよりは、あの出張でちょっと前に行ったことがあった中国なんですけど、あの広州っていうはい、ところがあって、あの広いっていう字を書く方の広州ですね。そこはもうすごく、こう、都会化が進んでいて、でも、とあの、高層ビルがものすごい乱立しているけれども、ちょっと古い建物が残っているエリアっていうのがあったんですよ。
はい。 はい。 はい。おお。うん、うん。お仕事で。 ふん。 ああ。

記憶に定着してるんですよ。はい。
ああ、それって、なんか、なんでそれがすごく、こう、印象深く残ったんだろうとかって考えられたことあります？なんか日本との違いなのかとか。
ははい。 うん、多分その自分が生活している、その、ま、日本でのその習慣との違いっていう、その、あのやっぱりその落差みたいなもの
うん。
に触れると、やっぱり、その、ガツンと来るんじゃないですかね。はい。
うんうん。 ある意味、ま、ショッキングというか、見慣れてる景色とね、だいぶ違ったってことですね。うんうん。
そうですね。はい。確かに。 よし、そうなんすよ。確かにあの、よく SNS みたいなものでみみ今見られると思うんすけど、中国の大きい建物が乱立していて、こうネオンみたいなのがバアっとなってるっていう、ああいうすごさみたいのもありますけど、そうじゃなくてこうもっとこう、何ですかね、現地の人が、生活しているそのままの、うん
はい。 うんうんうん。 はい。 うん。 確かに。ローカルのね、その生な感じが、ああ、はいはい。
ローカルの、そうです、空気感というか、なんかあの、うん、ここでこう、呼吸をして生活してるみたいな、なんかそういうところに、うん、なんか、あ、なんか、すごさというか、なんか、何かこう、熱みたいなのをちょっと感じましたね、当時。はい。今はもう
確かに。 うん。 足を踏み込んだみたいな。はいはい。 ああ。ちょっとすごい伝わってきました。あの今は違うんですかね？やはり。
あ、そうです。今はなんか、ビルとかが乱立して、やっぱりそのえ も区画整理されて、うん、ま、大変みたい大変っていうかね、はい。
うん。 ああ。ま、ちょっとそれこそキレイめになっているとか。あ、ま、そう、うん。
はい、そうですね。はい。逆にその現地に住んでる人たちがちょっと追いやられてみたいな現象もあるみね。
あ。 なるほど。じゃビジネスとか、まあ観光とかに向けて土地が買われたりとか、ああ、そういう問題もあるんですね。
はい。 い、はい。 そうです。 はい、なんで、うんうん、そそういうところはやっぱり、うん、か変わりゆく景色で、それは仕方のないことなんですけれども、やっぱりその、うん、まあ残念でもあり、その時を見られたっていうこともまた一つ幸運でありみたいな、ところはありますかね。
うんうんうん。 そうですね。 うん。 そうですね。確かに。すその瞬間のね、中国であり、タイでありのその様子をね、目に、ま、生でこう経験して、目に焼きつけて帰ってこられたってことですもんね。なんか、とお話聞いていて別に行ったことがある場所でなくても、もうその様子が結構鮮明に浮かぶようなあの、うん、描写をしていただいたり、すごい面白かったです。<laughs>
はい。 はい。 はい。 そうですね。 はい。 はい。 あ、ああ、良かったです。はい。 はい、あ、良かったです。ありがとうございます。
いや、ちょっと行ってみたくなんか今はね、様子違うってことですけど、行ってみたくなりました。ありがとうございました。
はい。 はい。 そうです。はい、どうもありがとうございました、今日は。はい。
はい。
失礼します。